Alors oui, je c'est c'est pas les formations en ligne qui manquent, mais le souci, il est p plus du côté, heu enfin concrètement, heu, pour débloquer, enfin pour accéder à ces métiers, il faut des il faut des diplômes, heu, voilà reconnus par l'État et une formation en ligne c'est pas c'est pas quelque chose qui va m'ouvrir les portes de la fac ou même, heu, du dé enfin de de l'éducation nationale quoi, ce il faut vraiment, heu, repartir, heu, voilà, faire des licences, faire des masters donc c'est certes, c'est c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je je t'avoue avoir, heu, un petit peu la flemme de re retourner sur les bancs de l'école.
Mmh mh. Mmh mh mmh. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors après, il f heu, il y a des équivalences, heu, qui peuvent te permettre, par exemple, par rapport à ton expérience professionnelle, de pouvoir sauter. Heu, par exemple, heu, au lieu de faire la licence, de faire directement le master. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait te motiver?
Mmh mh. Oui forcément, hein, tout ce que je peux retirer en termes de enfin, d'étapes, heu, afin d'arriver à mon but, c'est vrai que c'est vachement motivant. Après, heu, voilà donc l'info le le problème de l'informatique, c'est que c'est pas un domaine qui est, heu, enseigné, heu, en fait c'est c'est juste dans le supérieur
Mmh. D'accord.
donc dans le supérieur, on f il y a de l'informatique, mais au lycée, au collège, c'est p à à part des options ou des voilà des des lycées, heu, vraiment un petit peu inconnus. Voilà où il y en pas beaucoup forcément, heu, partout dans le pays, heu, qui sont des lycées spécialisés. C'est pas un c'est pas un une matière qui est enseignée, hem, en dehors du supérieur, donc par ex si je faisais par exemple prof de maths, ce serait beaucoup plus facile, heu, de trouver un poste, parce que bah, tout le monde fait des maths, heu, au collège, au lycée, heu
Mmh mh. D'accord. Oui, oui.
donc heu, faire un léger changement de domaine, heu, ce serait ce serait, heu, ouais je pense que ce serait utile.
Mmh mh. Et dans l'éducation, justement, l'informatique n'a pas encore n'a pas trouvé sa place, dans les programmes, pour l'instant?
Non, malheureusement, heu, pas encore. Un petit peu.
D'accord, il y a pas un bac spécialisé, heu, dans ce domaine à ce jour? Si?
Si si, donc il y a des bacs spécialisés, heu, mais encore une fois vu que c'est spécialisé, heu, c'est pas quelque chose d'hyper répandu, donc il y a pas énormément de lycées qui proposent ces options. Il y a pas énormément de besoins quoi, c'est contrairement aux maths où vraiment, heu, hein, tout le monde fait des maths. Alors que l'informatique, c'est quelques élèves qui choisissent cette spécialité, heu, donc c'est pas hyper, heu, enfin c'est pas le métier.
D'accord. Ah, d'accord, oui, je comprends. Ouais je comprends effectivement. D'accord, d'acc Oui. Oui, ça reste une spécialité finalement, heu, une niche en fait, heu, c'est ça?
C'est ça, c'est un petit peu une niche, heu, ouais, c'est c'est ça. Oh, i il me semble que ça commence, mais tout doucement, à devenir un peu plus un petit peu plus, heu, démocratisé, quoi. Ç ça ça se répand parce que, encore une fois, i il le faut, hein. Il faut que l'informatique se répande, parce que, enfin, c'est de nous c'est c'est ça devient une matière, heu, ce enfin, ça devrait être une matière un peu basique, heu, comme toutes les autres, parce que
D'accord. Mmh mh. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait, mmh.
c'est une nécessité aujourd'hui, avec, heu, la place que pré prend la technologie, heu, dans nos vies, heu, ça devient presque une nécessité.
Bien sûr.